Então, a a minha técnica é a seguinte, né, eu não sou um tenista profissional, sou um tenista amador, né, então, eu perco muito, também ganho obviamente, mas sempre o que eu tento fazer é sempre ganhar um pontinho de uma vez, né, não tento ganhar o game em si, né, o set em si ou a partida. Tento ali ganhar um pontinho de cada vez. Quando eu me desestabilizo é porque eu quero ganhar ali aquele set, eu quero, tipo, segurar a minha pontuação, então, o que eu tento fazer em um game, em um rally, né, que eu estou jogando contra outra pessoa, é sim, obviamente se eu estou sacando tentar ali no saque já tentar fazer o ponto, e tentar sacar forte, se meu 1º saque entrar, tentar ir para rede para fazer um voleio e já acabar com o 1º ponto ali, né, que tanto eu não me canso
Uhum. Certo. Entendo. Uhum. É, o vo vo o voleio é é matador, né.
Exatamente, é matador, se você acerta, né, às vezes você erra o voleio, você deixa uma bola fácil para o adversário e toma um lobby, né.
Sim, e o tem tem gente que é que tem certeza que o voleio vai ser vai ser rasante, e às vezes se aproxima demais da rede. Até os profissionais co cometem esse erro. O e toma um um lobby, assim e o lobby é aplaudido como se fosse um saque, né, de indefensável, por quê
Aham. É verdade, é verdade. É muito normal, é muito normal mesmo. É verdade, quando você toma um lobby é vergonhoso que você sai correndo, mas não consegue chegar na bola e
Então, tem tem tem vídeos espetaculares da da Mônica Sales batendo, rebatendo um lobby por debaixo das pernas. John McEnroe, né, mas não é sempre assim, quando eles conseguem entra para história, mas geralmente, se você vai muito guloso, no voleio, e fica ali de cintura na rede, pum, é um prato cheio. <laughs>
Aham, sim, sim, sim. É verdade, é verdade. É verdade, não mas isso isso isso acontece mesmo. Imagina, eu como você falou, né, se eu costumo tentar cansar o adversário. Isso que eu falei, né, no 1º no 1º gamezinho se eu tentar se eu conseguir botar a bola para dentro ali e não conseguir, né, fazer o-o game ali no no saque, mas conseguir fazer um voleio e mesmo assim ele conseguiu retornar o voleio, aí eu tento cansar ele, jogar para um lado, para o outro lado e para o outro, por ser amador sei que as pessoas vão cansar, né, ou vão acabar errando e aí é isso, mas quando eu estou já em uma situação de perigo ou seja, tipo eu estou correndo para um lado e para o outro, eu tento sempre mandar a bola não nos cantos, no meio, né, porque ali, eu botando a bola no meio, né, ou mandando um lobby ou mandando um slice, eu tenho mais tempo para ir para o meio também da quadra, e conseguir depois até voltar a mandar no jogo, até fazer um diferente.
Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Legal, e no no estilo o seu estilo de tênis, você diria que você é mais, eh, agressivo como o o Kirmayr brasileiro famoso, ou você tem mais aquela aquela qualidade de Rally como o Meligeni, o Guga.
Aham.

Olha, eh, é meio estranho até falar, né, como como é que eu supero nesse hobby em si, até porque, o hobby é jogar tênis, né, aí muita gente deve tá pensando tipo: "Ah, como assim "criativo" no tênis, isso ai não é só bater, né, uma"
Hum. Ah legal, uhum. Mas mas pra em todo esporte tem que a ser criativo. Né.
Exatamente, exatamente. E eu tenho 2 hobbies favoritos, né, um é o tênis e outro é a mixagem, que eu também sou DJ, né, eh, um bloqueio criativo, quando eu sou DJ, é muito mais pesado do que no tênis, né, eu vou explicar mais ou menos no tênis como é que funciona, né, as vezes eu tô jogando
Legal, uhum. Hã?
e por nervosismo, né, ou ansiedade no jogo, uma vontade muito grande de ganhar, ou eu tô perdendo e começo a me forçar, né, "Olha, eu tenho que ganhar esse jogo, o jogo eu tenho que quebrar, tenho que fazer algo diferente", aí eu eu, por querer fazer algo muito diferente, acaba a tipo terminando a criatividade pra eu fazer um golpe útil, né, então, às vezes eu quero fazer algo muito complexo exatamente, exatamente, e a minha estratégia acaba acaba não mudando, né, por conta da da ansiedade e tal, então, eu tenho que fazer ali algumas coisinhas pra pra conseguir melhorar.
Certo. Uhum. E você tem que ser criativo na estratégia, né. Eh, existir? Entendo. Você você você é mais poderoso no backhand ou no forehand?
O meu forehand ele ele é muito bom, mas eu acho que o meu backhand ele é mais, ah, confiável, por enquanto ele é mais confiável. Eu não não digo mais técnico, né, mas, eh, o back o backhand né, tipo, eu não faço muitos pontos com backhand, né, não é algo que eu faço um winner, né, um uma jogada incrível com backhand, mas
Uhum. Mais técnico? Uhum. Certo. Mas ele estabiliza, ele desestabiliza seu adversário, dá pra você trocar
Exatamente, eu consigo trocar uma bola boa ali, né, o adversário vai forçando muita bola no backhand, o backhand é o o mais fraco né praticamente, achando que o meu backhand não vai segurar e segura, ele força muito e e ele acaba errando, né, então o backhand é muito bom porque as pessoas forçam e acabam errando.
Uhum. Você é daqueles que exe é daqueles que eu executo o backhand com 1 mão só ou com a 2?
1 mão só, eu jogo com o backhand, de 1 mão, né, então, outro
Hum, hum, hum, porque o o backhand tem um torção de braço, né, ali, você consegue colocar efeito no slicezinho ou você coloca coloca o o topspin e coloca um ângulo que as vezes é indefensável, um quaren quarenta e cinco graus ali, de um canto pra outro.
Aham. Sim, sim, sim. Exatamente. É, literalmente isso.